देखिए, हमारा जो मुस्कान होता है ना ये हमारे स स समझ पे निर्भर करता है। अगर तो देखिए, परिस्थिति और समझ पे अगर परिस्थिति ऐसी है कि जहाँ पे कोई जोक मार रहा है या हँसी-ठटोले कर रहे हैं, आपको हँसने का मन नहीं है क्योंकि आपको समझ में नहीं आया या फिर आपको अच्छा नहीं लगा वो जोक। लेकिन आप अगर आप हँस रहे हैं, स्माइल दे रहे हैं ज़बरदस्ती का, तो मैं नहीं कहता कि वो देना ज़रूरी है। अ, प्राकृतिक रूप से, जब आपको समझ में आए या कोई इंसान है ना, किस इंसान को देख के भी कभी हम अ, एक मुस्कान म देते हैं तो, अगर वो इंसान सच्ची में आपको स्वाभाविक रूप से पसंद आ रहा है, चाहे वो जैसे भी हो उसका स्वभाव हो, चाहे वो दिखने में अच्छा हो या अलग-अलग तरीके से भी होते हैं, तो
कैसे? जी। जी। जी। बिल्कुल, सही बात कह रहे, हुँ। अंदर हुँ। बिल्कुल सही बात है। जी। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। जी।
आप उनके सा तो वोह वो ही जो मुस्कान होती है वही मैं अपनाता हूँ हमेशा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं किस हर किसी को देखूँ और अ, मुस्कान देने <chuckles> लग जाऊँ क्योंकि, कहीं न कहीं देखिए मुस्कान देना अच्छी बात है, है ना? प्राकृतिक रूप से तो यही अ, समझाया जाता है कि मुस्क मुस्कान देना किसी को अ, देख के अच्छी बात होता है। लेकिन कभी-कभार ये मुस्कान अ, खास करके आजकल के आधुनिक समय में तो वर्तमान के समय में अ, कई लोग इसमें आपको आप
हुँ। <chuckles> अच्छी बात है। जी। हुँ। कई लोग स हुँ।
कुछ और भी चीज़ सोच लेते हैं इसके ऊपर कि क्यों मुस्कान दे रहे हो तुम जबरदस्ती मुझे देख के।
जी, क्यों मुस्कान मुस्कुरा रही हैं, हाँ, बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया है, जी, आगे का बताएँ बताएँ?
जी। इसके जी। मतलब इसके पीछे की वजह क्या है जो आप मुस्कुरा रहे हैं, आप मुझे जानते हो? कई बार मेरे साथ ऐसे हुआ हैं कि मैं मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, मैं दिल्ली में था मेट्रो में
हाँ जी, बताएँ? जी।
तो मेट्रो में मेरे आगे अ, देखिए, अब मैं लड़का हूँ तो आकर्ष आक मैं कहीं न कहीं आकर्षित अ, ज़रूर होता हूँ, है ना? जो भी अ, लड़कियाँ होती हैं जो, तो मैं एक जो लड़की थी उनको देख के मैं मैंने एक हल्का-सा मुस्कुराहट पास किया, अब उन्होंने जिस तरीके से देखा मुझे आँख बना के, मैं डर गया था। क्योंकि वहाँ से मुझे ये पता चल रहा था कि मैंने अपने आप को पीछे किया नहीं, ये गलत कर रहा है, ये एक ए दक्षिणी देश नहीं है क्योंकि दक्षिणी देश में क्या ह होता है ना रिवाज़ के ऊपर भी बात होता है। या फिर अ, एक तरीके से जिस तरीके से जी, वो समाज चल रहा है जिस अ, गुणों को लेके, वही अ, गुणों को अपनाते हैं, वही तरीके अपनाते हैं। लेकिन, मैंने वहाँ पे देखा कि वो मुझे शक की निगाह से देखने लग गए और मुझे डर भी लगने लग गया किसी को बोल ना दे पुलिस-वुलिस को।
बिल्कुल सही कहा आपने। हुँ, हुँ। जी। जी। अच्छा। हुँ। जी, अरे उम, बाप रे, सही कहा, कुछ पिटाई ना हो जाए अब हमारी। <chuckles> बहुत सही तरीके से आपने बताया कि कई-कई जगहों पे, जैसे विदेशों में आदत होती है उनकी एक-दूसरे को मुस्कुरा के ग्रीट करने की, भले वो उनको जानते हों या ना जानते हों, एक इंसानियत के नाते वो मुस्कुराहट एक-दूसरे को देते हैं। हालाँकि ये चीज़ हमने हिंदुस्तान के अंदर बेहद कम देखी है, करते हैं पर बेहद कम करते हैं, बहुत अच्छे-से आपने ये बात बताई है। एक और मैं आपसे बात पूछना चाहूँगी, क्या अलग-अलग माहौल में, मुस्कुराने की सच्चाई का, पैमाना बदल जाता है? हमारी जो संस्कृति है उसमें मतलब आपको ऐसा क्या ख़ास बात लगती है?
जी। <chuckles> बिल्कुल। बिल्कुल, बिल जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ, हुँ।